Di vedere il film Yes Man. <giggles> È un film bellissimo che ti fa veramente capire l'importanza di dire no. Ehm, è verame è è iconico, è ironico, però secondo me è un film che ti fa un po' un po' capire ti fa vedere un po' le pros la prospettiva della persona che dice sempre di sì, no. Che poi sei tu, no, però da da dentro non ti vedi, da fuori invece questo questo film che fa fa ridere, è mo è ironico, però, ehm, secondo me ti può dare una bella visione di te stesso, che dici sempre di sì e non riesci a dire di no. Ehm e poi lavorare molto su sé stessi, perché a volte tendiamo a mettere gli altri prima di noi, ehm, soprattutto per chi ha dei caratteri molto, uhm, altruistici e e chi, ehm, è molto empatico, magari tende a mettersi in secondo piano, invece bisognerebbe mettersi un po' in primo piano e appunto cercare sempre di dare una motivazione al al tuo no, perché la motivazione c'è sempre, non esistono i no, perché no. Ehm
Ah, okay. Ah. Sì. <chuckles> Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Esatto e quindi quindi il lavoro lavoro su sé stessi, lavoro su propri limiti, sul le sensazioni che le cose di cui tu hai bisogno. Ma mi mi viene da chiederti come reagisci adesso quando una persona si av si offende al tuo no?
Mh-mh.
Ehm cerco cerco di capire perché si è offesa, nel senso che che cosa che cosa ha fatto scaturire, no, l il broncio, l'offesa, ehm, cerco sempre di di capire perché il mio no ha impattato così tanto, no. Uhm
Okay. Mh. E e sì, e po e poi le dai delle spiegazioni continue fino a quando non s non è più offesa o dai la tua spiegazione e chiudi?
No, io do la mia spiegazione e chiudo. Se non vuoi capire, accidenti a te. <chuckles> Non c'è
Quindi se non vuole capire una persona è un problema suo, l'importante è la tua la tua spiegazione. Mh.
Se non c'è sì, sì, congor sì non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere, cioè uhm io la spiegazione te la do, se tu poi rimani fermo e mobile sulle tue teorie, buon per te. Io il mio l'ho fatto e senza sensi di colpa tra l'altro.
Giusto. Quindi hai bah, fatto un bel lavoro su te stessa, mi sembra di capire.

Allora, ehm, mi trovo un po' più in difficoltà, mhmm, perché comunque si tratta magari di di no detti a persone a cui io tengo e che magari cercano di, ehm, propormi qualcosa da fare o delle esperienze che magari non ho voglia di fare. Quindi ti dico di no, però mi sento un po' più in colpa perché comunque lì subentra anche un po' sai l'u l'unità, il sentimento e e quindi una serie di fattori che mentre sul posto di lavoro non ci sono. Cioè, ehm, se se non ho voglia di fare qualcosa sul posto di lavoro non posso dire di no, lo devo fare. Mentre <chuckles> mentre a casa sono obbligata, posso dire di no, posso dire no, non c'ho voglia, poi ovviamente c'è un po' più di empatia perché magari l'altra persona è il mio compagno, mia mamma, quindi, ehm, se ci rimangono male, ehm, anche io ci rimango un po' più male rispetto a un collega.
Mh-mh. Sì. Esatto esa <chuckles> Okay. Mh-mh. Un po' più male, certo, perché non li vuoi deludere. R nasce sempre un po' il senso di colpa. Però prima mi accennavi ad esempio che nel corso degli anni della tua vita hai i hai imparato a dire di no, un po' più facilmente che in passato.
Esatto. Sì. Sì, ho imparato, mhmm, più che altro perché, mhmm, mi sono trovata molto spesso con persone che davano per scontato il mio sì.
Mi i Mh-mh, ma quindi ne approfittavano un po' del tuo dei tuoi sì. Hai un esempio concreto di cui mi vorresti parlare?
Ehm Sì. Esatto. Guarda io <chuckles> avevo una cara una cara amica, ehm, che era una di quelle persone che non penso abbia mai ricevuto un no nella sua vita. No non credo gli sia mai stato detto di no. E ehm, e per lei doveva essere sempre sì sempre sì. Nel momento in cui tu le dicevi di no scoppiava letteralmente una bomba, no. Ehm, se era in gi
Sì. Ah. Uh, capisco, un po' un po' viziata diciamo. <chuckles> Ahi, ahi, ahi, ne conosciamo <chuckles> ne conosciamo tante di persone così. <chuckles> E
Mia tantissimo. Ehm, e quindi, ehm eh, purtroppo sono sono difficili sono difficili, mhmm, perché no non accettano no, cioè nel senso io ti dico no, non voglio fare una cosa, per lei non esisteva, cioè do do dovevi dargli 1.000 spiegazioni quando ma a volte non ce n'era motivo, no. E quindi, ehm, lì ho capito che forse, ehm, dire sempre di sì a questa persona non aveva funzionato molto bene come come gestione, no. E quindi ho ho capito che era meglio iniziare a dire dei no, perché, mhmm, poi è è più facile, no. Una volta che incominci diventa sempre più facile, perché non non non sembri la persona sempre disponibile.
Sì, sì. Uh. Sì, esattamente. Eh, sì. E lei come ha prese la le prime volte che iniziato a dire no, o forse se già ti ricordi il primo no, come ha reagito? E tu come hai reagito?
Eh.

Ehm, il primo no me lo ricordo benissimo perché mi è valso settimane di telefonate, ehm, sue arrabbiate, ma perché voleva uhm, voleva fare una cosa a assurda: era era presa da un ragazzo che non la voleva e voleva che andassimo con lei dove andava lui, al bar, in discoteca, ma ma io non perseguito le persone. Ehm, e quindi
<chuckles> Ah. Caspita. Oddio, proprio av arrivare a questi livelli. <chuckles>
Sì, sì, l'aveva presa aveva preso male il fatto che io e le altre mie amiche avessimo messo un uno stop no, a a questa cosa che ritenevamo folle, e lei poi era letteralmente uscita di testa, nel senso continuava a chiamarci, ehm, voleva voleva capire, cioè diceva: "No, ma dai, ma facciamolo, chi se ne frega, no?" E noi diciamo: "No, se no, è no, punto." E diciamo che mhmm, sì?
Sì. Sì, sì. No, mh. No. E e tu come <smacks lips> Scusa, dimmi dimmi. Diciamo che?
Mhmm, sì, no, ci s ci stiamo letteralmente distanziate molto, infatti adesso non abbiamo quasi più più rapporto.
No. No, mi interessava sapere invece come ti sei sentita tu quando gli hai detto il primo no. Come ti sei sentita? Hai avuto difficoltà? È stata un'esplosione di no? E come ti sei sentita dopo?
Allora mi mi sono sentita all'inizio, uhm, ti dico, in realtà è stato un no molto semplice perché pensavo che quello che volesse fare era veramente folle. Ehm, quindi non no non non non non cioè non non c'era presupposto per dire in nessun modo sì, no. Ehm, all'inizio mi sono sentita un po' in colpa, perché lei proprio quando gliel'ho detto in faccia ha ha proprio reagito cioè non si aspettava un no; ehm, e e mi è dispiaciuto, eh!
<chuckles> Mh. L'hai fe l'hai ferita. Con quel tuo no l'hai ferita. "Oddio, come ti permetti a darmi un no!" <chuckles>
S ehm, eh eh eh sì uh uh uhm, <chuckles> sì però io non volevo finire in prigione, cioè! <chuckles> Ehm, e quindi lei sì, c'è rimasta veramente molto male, perché proprio non non capiva, non riusciva a capire il perché del no. Ehm, però poi mi son sentita bene, nel senso che quando incominci a a tracciare una linea, no, nel quale cioè metti dei paletti a quello che una persona può chiederti e non può chiederti, lì è stata proprio una una liberazione, cioè son sono sincera.
No, non è colpa tua, eh! <chuckles> Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, e poi d e que e questo ha dato poi inizio ad altri no?